Ai, que legal! Então, olha só, é só você mesmo. Então, os seus gastos claro, que são relativamente altos para uma pessoa sozinha, que eu sei que são, mas que você tem aí a sua companhia, muitas vezes, também, é estar com os seus amigos, eh, sair, socializar, conhecer lugares, então isso não pode ficar de lado também, sabe?
Uhum. Sim. Não, com certeza, com certeza. E muito obrigada pelas suas palavras. Na realidade, eu eu me sinto muito assim, não diria feliz, mas satisfeita com com essa <clicks tongue> entende, eh, a ao ponto que eu cheguei com a inteligência financeira, sabe, porque o o lugar onde eu cresci não tinha eh, inteligência financeira era lá embaixo, sabe, quase zerada. E eu acho por conta das dificuldades que a gente acabou tendo, né, eh, fi eh, com os nossos gastos e e dívidas e tal, eu acho que eu acabei internalizando essa vo essa necessidade de ter que poupar, poupar, poupar, ca caso al dê alguma algum problema no futuro, financeiramente, eu tenho ali o meu pezinho de meia que dá para eu retirar, que eu vou retirar com dó, né, porque eu gosto de ver o dinheiro ali subindo na minha conta. Não, nem não parado, subindo.
Uhum. Olha, que interessante. Uhum. Uhum. De estar parado. <laughs> Ah, entendi! Muito bom is muito bem.
Sendo investido, enten mas eu v vou ficar ali triste que eu vou ter que tirar, porém, não é a tristeza de verdade. Porque eu sei que eu vou estar evitando um problema muito maior na minha vida, então, é mu muito importante isso para mim. Mas eu vou tentar aproveitar um pouco mais, eu vou tentar dar chance a possíveis situações que eu não vá gostar, mas eu preciso passar por isso para eu poder viver melhor. Muito obrigada por me escutar, viu.